Это здорово, что тебе комфортно наедине с собой, что, э, ты для себя самый лучший собеседник. А, скажи, пожалуйста, а вот, а, что обычно мешает тебе генерировать новые идеи?
Я думаю, что просто привычка к, э, ситуации какая-то, не знаю, напряжённость, шумность. Э, и я как-то вот пришёл к выводу, что, наверно, ограниченность пространства тоже, как-то очень играет роль, особенно привычного для меня пространства, то есть дома. То есть если раньше я как-то ходил, не обращал внимания на то, что вот в четырёх стенах, мне как-то это не казалось чем-то необычным. То есть я даже не брал это во внимание. Я просто туда-сюда ходил, что-то с собой, там, обсуждал. Вот. Всё раздумывал, когда мне этот белый билет за саморазговоры дадут. Но, в общем-то, ладно. И как-то не знаю, это не входило в, так сказать, в мой обзор, но вот от недавнего времени я начал замечать, что, во-первых, эффективность идей упала, а, во-вторых, я начал чувствовать, что мне кажется, что что-то на меня давит. И я начал обращать внимание вокруг и понимаю, что: "А, я как-то всё время в четырёх стенах нахожусь". И мне кажется, что это, вот и есть то самое ограничение, которое не даёт потоку мыслей, так сказать, благоволительно, нэ э, вокруг меня сиять и придавать какие-то, не знаю, э, восторженные н н новости для того, чтобы придумать что-то н иное. Вот, скажем так.
Да. Ну, на самом деле, да. В таком случае, если ты в определённых знакомых обстановках ощущаешь, что у тебя недостаточно идей и как-то всё монотонно, рутинно, то, а, выезд, а, на природу, в какие-то новые места, э, может быть очень полезен, потому что смена обстановки, во-первых, она снимает стресс. То есть чувство напряжённости, скорее всего, уйдёт, э, и ты будешь более, эм, открыт для того, чтобы созерцать какие-то новые интересные, эм, детали, обращать внимание на них. И у тебя, скорее всего, действительно могут появит идеи, потому что появится больше вдохновения. Н а, возможно, если это буд ещё тихое место, то ничего тебя не будет отвлекать. Э, учитывая, если там н людь мало, машин тоже. Н имеет смысл, конечно, попробовать и можно даже свои мысли з во время прогулки на, э, диктофон, какие-то аудиосообщения, а, отправлять на канал, если у тебя такой имеется, э, чтобы ничего из головы не на улетело. При этом, ты можешь потом это переслушать и как-то использовать в будущем.
Ага. М, класс. Мгм.